Iya iya. Eee, aku inget satu sih Kak, maksudnya kalo kalo kami dulu waktu kecil sih memang sering ya, eee, per apa sih kayak, perdebatan anak kecil gitu loh ya, jadi kayak aku sama dik adik aku tuh nggak mau kalah yang gitu-gitu ya. Eee, berhubung kami cuman 2 saudara, yang aku inget cuman 1 sih Kak, orang tua kami tuh selalu bilang jadi kalo kami itu, eee, satu apa, kalo ada pertengkaran diantara kami, dua-duanya itu masih kena marah kalo kita ya, di keluarga kami. Nah heeh heeh. Nah jadi terus akhirnya ending-nya cuman begini, "Kamu mau berantem, saudara kamu kan cuma satu itu, nanti kalo mami papi nggak ada?" Nah itu tuh udah keluar jurus itu gitu. Jadi itu yang bikin aku juga kayaknya mau berantem juga nggak bisa lama-lama gitu loh, Kak. Jadi maksudnya kayak apa ya, iya bener juga gitu kan, nanti yang bisa nolongin ya cuman saudara kita kan cuman 1 itu tuh, kalau aku gitu ya mikirnya. Jadi, eee heeh. Iya betul.
Hmm. Iya iya iya. Iya betul betul. Apa tuh? Nah betul, nggak ada yang dibela lah gitu ya? Ya betul. Betul betul betul. Bener bener. Iya, betul betul. Betul betul, karena kan kalo teman bisa hilang, teman bisa nggak peduli sama kita, Kak. Ya kalo nanti kita kan pasti datangnya ke saudara-saudara lagi gitu ya Kak ya, dan itu sih yang jadi pemikiran aku yang paling utama sih gitu, dan memang karena aku statusnya adalah Kakak gitu ya jadi mungkin aku yang di ha haruskan untuk bertindak atau berpikir lebih dewasa sih. Hmm, gitu sih, Kak.
Nah. Betul. Heeh. Lebih banyak kalah gitu ya, heeh. Jadi ngambil apa sih, kayak, eee, inisiatif untuk memulai dulu gitu lah ya.
Betul betul.
Toh sebenarnya kan kayak kalo kita kalo di dunia dewasa juga sekarang kan ya Kak, kayak kita tuh kalo udah diumuran yang mungkin udah, eee, lebih dewasa kan kita juga mikir ya, mau ngapain sih sebenarnya cari musuh gitu ya, kayak
Mhm mhm. Iya. Iya, betul banget.

Tanpa sadar kan lingkar kita juga akan mengecil gitu kan kalau kita udah potong duluan, kayaknya nanti kita tua tuh kasian banget gitu kan ya. <laughs>
Iya. Betul betul betul. Kalau kita berantem gitu ya, tua nanti nggak asik banget ibaratnya gitu sama saudara sendiri, gitu ya?
Heeh. Teman enggak ada, saudara juga enggak ada gitu kan ya, kayak gimana gitu ya. <chuckles> Iya iya iya.
Betul betul. Tapi memang ini juga sih, ngebantu sih momen momen, eee, Idul Fitri kan. Biasanya kan, eee, mungkin itu momen juga sih yang membuat, eee, kita jadi berinteraksi, dan khususnya dia mungkin kali ya momen untuk, eee, meminta maaf. Walaupun memang sebenarnya kan itu momen, mmm, bukan secara general, momen minta maaf karena kesalahan yang terdahulu itu kan. Tapi mungkin momen tersebut kayak menyelamatkan kita lah. Ya, karena ada momen tersebut kita jadi saling memaafkan gitu ya, dan, e mmm.
Kan Iya, heeh. Eee. Yah, iya betul. Iya. Tanda kutip sih, mungkin awalnya kayak terpaksa, tapi kan maksudnya kalau itu dilakukan berulang juga, wah, pasti kan kita lama-lama udah, ya, udah lah, berusaha menurunkan intensitas kita juga ya, marahnya gitu ya.
Iya. Betul. Betul, moment kalau baik juga kan kenapa enggak lah ya, Kak, ya gitu ya?
Heeh, iya betul betul. Jadi, eee, biar sama-sama akur lagi gitu ya, Kak, kan tetep aja ya, saudara itu ya tempat kayak kita tuh apa ya <tsk> eee, punya masalah, punya apa ya, datengnya dia lagi gitu, <chuckles> sebenernya ya.
Mhm. Betul. Betul betul banget, Kak.
Mmm, heeh, nah
Betul banget makanya mhm.
Nah, terus kalau yang itu, eee, ada yang pendekatan yang Kakak langsung lakukan, nggak? Contoh yang nyata lainnya, misalnya kayak nyambangin dia, tah, eee, membawa apakah ke rumahnya? Apalagi kalau misalnya tinggalnya udah terpisah gitu.
Mmm. Enggak, dia sih masih tinggal sama, eee, mama gitu ya, Mas, karena belum menikah. Jadi memang ya paling kalau sekarang aku main ke sana sama keluarga, ya pasti akan ketemu dengan dia, gitu. Yang akhirnya lama-lama pun, yang tadinya dia mungkin terlihat sifatnya kaku, terus, eee, a canggung gitu ya. Sekarang a lama-lama tuh jadi cair, dan akhirnya ya kita baikan lagi. Bahkan ya kita sering saling membantu jugalah, gitu.
Mmm, mhm. Heeh. Mhm mhm. Iya. Oke, wah sharing nya menarik banget nih, Kak. Ya emang nggak bisa nggak bisa mutus ya kalau apalagi saudara tuh kalau bisa dipertahankan selama mungkin gitu ya, Kak, ya?
Iya sama-sama loh, Kak. Betul. Setuju banget aku.
Heeh heeh. Iya iya, eee, aku makasih banget, Kak, udah dengar sharing Kakak tentang yang ini, moga-moga nanti, eee, ke depannya akur-akur semua ya, Kak, keluarganya.
Sama-sama loh, Kak. Amin, sampai ketemu lagi ya, Kak, ya.
Ya, sampai ketemu.